तो, देखिए, ऐसा है कि जब मैं अभी के समय पे अपना घर मैं बदल रहा हूँ तो, पहले तो मैं रहता था दूसरी जगह पे अब मैं वापिस आ रहा हूँ जहाँ पे मैं पहले रहा करता था। तो अब घर बदलने के समय पर मेरे को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है घर का जो सामान है, वो मेरे से तय नहीं हो पा रहा है कि कौन-सा लेना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सा लेना नहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब बहुत सामान होने के साथ-साथ ना मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, कि मैं क्या चीज़ छोड़ूँ, क्या चीज़ नहीं छोड़ूँ? ये तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए उस घर पे भी सामान होना ज़रूरी है और नए घर पे भी समान होना ज़रूरी है। तो अब क्या करूँ, क्या नहीं करूँ ये परेशानी मेरे को इस चीज़ की बहुत चिंता सता रही है, तो इसी चीज़ की आज सलाह लेने में आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं इस ये जो मेरी चुनौती है, ये जो मेरी समस्या है इसका हल किस तरह से निकल सकता है?
हुँ। जी। ज़रूर इसमें मैं आपकी मदद करूँगा और सबसे पहले तो देखिए ये एक साधारण-सी बात है कि जब आप जहाँ पे वर्तमान में रह रहे हैं। और उसे छोड़ के आप जहाँ पहले रहते थे जब वहाँ पे अपना सामान शिफ़्ट करने के सोचते हैं। तो उस दौरान ये कन्फ्यूज़न होता ही है कि मैं कौन-सा सामान अपने साथ लेके जाऊँ, कौन-सा छोड़ूँ? क्योंकि कहीं न कहीं एक जगह और सामान की जो टेंशन है वो दिमाग में रहती है। तो सलाह देने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन्स आपसे पूछना चाहूँगा। जिसके बाद मैं आपको बता पाऊँ तो वो बेहतर होगा मेरे लिए और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब, घर बदलने के लिए जा रहे हैं, तो किस कमरे या क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सामान है?
हुँ, देखिए सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ। तो सबसे ज़्यादा सामान जो है वो मेरा छूट रहा है जैसे मेरे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं। सबसे पहला तो मेरा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने रज़ाई वग़ैरह कौन-सी ले के जाऊँ। फ़िर मेरे जो बिस्तरे पे कौन-सा बिस्तरा लेके जाऊँ मैं अपना। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ मेरे सबसे बड़ी समस्या जहाँ पे आँखें अटक रही हैं। वो तो अटक रही है मेरे कपड़ों पे कि मैं कौन-से कपड़े लेके जाऊँ कौन-से नहीं लेके जाऊँ कौन-से ज़रूरी हैं कौन-से इत्यादि ज़रूरी नहीं है? और इसके साथ-साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ चाहूँ तो कपड़ों तक तो ये सीमित नहीं है। इसके साथ-साथ बर्तन बर्तन के साथ तो जूते तक में भी ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि कौन-से लेके जाऊँ। क्योंकि इतने सारे ले जाना है इतनी सारी चीज़ें रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
हुँ। जी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत ज़रूर परेशानी हो रही होगी इस वक़्त ये सेलेक्शन करने में। कि आप कौन-सा सामान अपने साथ लेकर जाएँ और कौन-सा इस घर में छोड़े। तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? आप इस घर को जो छोड़ रहे हैं ल वापस उसी घर पे जा रहे हैं तो आप जगह बढ़ा रहे हैं अपने लिए या सफ़ाई आसान करना चाहते हैं? या कोई भावनात्मक तौर पे आप हल्का होना चाहते हैं?
देखिए, अगर मैं मुख्य लक्ष्य की बात करूँ तो मुख्य लक्ष्य ये है कि जो मेरा पुराना घर था ना तो अब मैंने नया घर जो ख़रीदा, पहले तो उस घर पे मैं रहता था किराए पे फिर मैं नया घर मैंने ख़रीदा और फिर नए घर में मैं शिफ्ट हो गया। पर अब जो नए घर पे मैं शिफ्ट हुआ वो था छोटा तो फिर वापिस से अब जिस घर पे मैं किराए पे रहता वो घर मैंने अब पूरी तरह से अपने नाम पे ख़रीद लिया है। अब वहाँ पे वापस से जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे को उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देखिए इस घर पे भी सामान होना ज़रूरी है उस घर पे सामान होना भी ज़रूरी है। तो वही समस्या आ रही है मेरे को कि वो मेरे काम के पास है। ये जो घर है सबसे पहले बताना चाहूँगा वो जो घर जो मैंने ख़रीदा है जहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वो है मेरे काम के पास, जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके पास में है। और ये जो घर मैं जहाँ पे अभी रह रहा हूँ ये है मेरे गाँव के पास, ये मेरे गाँव में है। तो इसी चीज़ में समस्या आ रही है कि इधर कौन-सा सामान मेरे को उधर लेके जाना चाहिए जो ज़रूरी हो और कौन-सा सामान छोड़ना चाहिए जो ज़रूरी ना हो क्योंकि देखिए, मैं जब कुछ भी देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। अब इन चीज़ों में मेरे को ये नहीं समझ आता है कौन-सा ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सा कम ज़रूरी है? अब जैसे देखिए मैं अपना गिटार देखता हूँ तो मेरे को लगता है गिटार देखने लेना भी ज़रूरी है फिर जब मैं अपने कपड़े देखता हूँ तो मेरे को लगता है कपड़े देखना भी ज़रूरी है अब मैं जब गर्मियों के कपड़े देखता हूँ तो लगता है वो भी ज़रूरी है और सर्दियों के देखता हूँ तो वो भी ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो बर्तन, मेरे को अपने बर्तन बहुत प्यारे हैं मैं देखिए कुछ-कुछ ही बर्तन मेरे को कांच के बर्तन में खाना पसंद है और मैं कहीं न कहीं मेरे को ये है कि कांच के बर्तन हीं लेके जाने हैं। तो मेरे को उसमें भी परेशानी होती है, कौन-से वाला लेके जाऊँ ये वाला लेके जाऊँ वो वाला लेके जाऊँ या फिर कौन-सा वाला और उसी की साथ-साथ मैं आपको बताऊँ अगर मानोगें नहीं मेरे को बाइक ले जाने में भी अपनी प्रॉब्लम हो रही है कि बाइक लेके जाऊँ या फिर गाड़ी लेके जाऊँ अब दोनों चीज़ें एक साथ तो लेके जा नहीं सकता तो इस चीज़ों में भी मतलब ये छोटी-छोटी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों में मेरे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जी। बिल हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इस वक़्त असमंजस की स्थिति है आपके साथ कि आप कौन-सी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएँ और कौन-सी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था के आपके पास रोज़ाना कितना समय और ऊर्जा है अपने इस काम के लिए जो आप अभी शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं?
उम, देखिए अगर मैं ऊर्जा की बात करूँ ना तो आप मानोगें नहीं, सबसे पहले तो मेरी ना इस टेंशन में ना नींद नहीं पूरी हो पा रही है। अब नींद पूरी ना होने की वज़ह से क्या हो पा रहा है कि मेरी जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा कम होती जा रही है। ऊर्जा तो कम हो रही हो रही है, अब मेरी ना धीरे-धीरे ना इन चीज़ों में ना रुचि भी कम होती जा रही है क्योंकि मेरे को टेंशन इतनी रखी हो रखी है इतना परेशान हो रखा हूँ मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ मेरा स्वस्थ जो है ना वो भी मेरे को कमज़ोर-कमज़ोर सा लगता जा रहा है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं। कुछ-कुछ मतलब मैं बताऊँ ये मैं बोलूँ सकता हूँ अगर जैसे ये कुछ-कुछ मतलब चीज़ें छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं जो जिसकी वज़ह से मेरी नींद भी परेशान हो रही है, मेरा खान-पान भी परेशान हो रहा है और इन चीज़ों के परेशान होने की वज़ह से मेरा ऊर्जा जो रुचि है काम में, जो मेरा शरीर का जोश है, जो मेरा शरीर पहले मतलब इतना काम कर सकता था इन चीज़ों में बहुत मेरे को इस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत परेशानी का सामना इस वक़्त करना पड़ रहा होगा। तो क्या और कोई भी है आपके घर में निर्णय लेने में जो शामिल हो आपका परिवार या कोई और साझेदार या फिर कोई भावनात्मक लगाव है आपका किसी चीज़ से?
देखिए, मैं अगर निर्णय लेने की बात करूँ तो मेरे घर पे निर्णय लेने वाले तो मेरे घर वाले हैं। पर अगर सामान की बात कर रहा हूँ तो निर्णय लेने वाला सिर्फ़ मैं अकेला हूँ। क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि मेरे को कौन-सी चीज़ ज़रूरी है कौन-सी नहीं। वो तो सब ये बता सकते हैं कि ये ले जा, वो ले जा वो ले जा। पर वो चीज़ ये नहीं बता सकते हैं मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं क्योंकि वो तो मेरे को पता है मेरे दिन-प्रतिदिन के काम की चीज़ें हैं वो। अब वो चीज़ वो कैसे बता सकते हैं तो इसलिए ये चीज़ मेरे तक ही सीमित है। और कहीं न कहीं मैं अगर बताऊँ ये मेरे तक ही सीमित है इसलिए मेरे इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर कहीं न कहीं अगर मैं उनसे इन चीज़ का मैं अगर एक सलाह लेता, उनसे इस बारे में पूछता तो मेरे को शायद आज इस चीज़ पे इतनी परेशानी नहीं होती। तब भी मैं आज आपके पास आया हूँ कि आप बताइए मैं कैसे इन चीज़ों का हल निकाल सकता हूँ?
हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल, अब मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले तो एक छोटा कदम ये उठा सकते हैं कि जो आप बदलाव कर रहे हैं आप नए घर में जा रहे हैं तो उसमें जाते समय जो भी सामान आप चाहे, ले जा सकते हैं। और जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है पहले उस सामान को लेकर जाएँ और जो गैर ज़रूरी सामान है उसको वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और जब आपको 2 महीने या 3 महीने में ऐसा लगता है कि जो सामान आपने वहाँ पे छोड़ा है वो आपके लिए ज़रूरी है तो आप जो सामान लाए थे उसको हटा के वहाँ पे रख के आ सकते हैं। और वो जो सामान आपको ज़रूरी महसूस हो रहा है जिसको आप पहले छोड़ के गए थे, उसको वापस आप इस्तेमाल करने के लिए अपने यहाँ वापस लेकर आ सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका ये कि कोई सरल नियम आप अपने लिए बना सकते हैं जैसे नई चीज़ आने पे पुरानी चीज़ों को हटा दें। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में नया फर्नीचर बनवाते हैं तो पुराने फर्नीचर को अ, दूसरे घर में शिफ्ट कर देते हैं। या फिर कई बार कहीं और छोड़ देते हैं या भिजवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप जगह के हिसाब से भी अपना जो सामान है उसको सेट कर सकते हैं। उसे व्यवस्थित करके ये कोशिश करें कि हाँ आपके पास कितना इस अ, जगह है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनकी उपलब्धता के बारे में विचार करें कि हाँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इसके अलावा आप कोई ऐसी आसान चीज़ बना सकते हैं। जैसे कोई अस्थायी जगह ऐसी बना लें कि वहाँ पे जो गैर ज़रूरी सामान जो आपको महसूस हो रहा है कि ये अभी मेरी ज़रूरत के लायक सामान नहीं है तो वो अस्थाई जगह पे वहाँ पे उस सामान को रख सकते हैं और बाद में जब आपको महसूस हो कि वो चीज़ आपकी ज़रूरत की है तो वहाँ से आप आसानी से उस चीज़ को लेकर आ सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे कि ज़रूरत के वक़्त आप आसानी से उस सामान को लेकर आ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनसे आपको मदद मिल सकती है और निर्णय लेने में भी आपको आसानी होगी कि कौन-सा गैर ज़रूरी है और कौन-सा ज़रूरी सामान है। तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
जी देखिए, आपकी बात सुन के मैं सही बताऊँ तो मेरा आधा बोझ वैसे ही हल्का हो गया, आधा मन ऐसे ही हल्का हो गया। और ये जो मेरी परेशानी थी आपकी बातें सुन के आधी ऐसी ही हल हो गई हैं। तो आपसे बात करके मैं को बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ आपकी जो आपने सलाह दी है इसको अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मैं ये इससे अस डिसाइड कर पाऊँगा कि कौन-सी ज़रूरत है कि कौन-सी नहीं, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जय श्री राधे।